Sí, mira, este, te cuento, entonces, eh, hay una historia que habla, de de una, eh, una papá, y un hijo, que van a un una venta de, mm, artículos utili usados, y entonces, eh, los están subastando, y cuando los están subastando, eh, entre todas las cosas que están por ahí, hay de mayor y menor valor. Eh, saca una un violín, un señor, el que está ahí, o eh, haciendo la subasta dirigiendo la subasta, ¿sí? Y entonces les dice: "Este, a ver, ¿alguien daba algo, por este viejo violín?". Y lleno de polvo, y con las cuerdas flojas, y y el, eh, todo, este, pues, se veía maltratado. Y entonces, este, dice uno por ahí: "Pues, mm, $20 pesos, otro, $40 pesos". Y entonces dice: "¿Alguien da más que $40 pesos por este violín?". Y entonces, em, una el papá del del del niño, este, viendo, dice: "¿Puede usted prestarme el violín para verlo?". Sí. Y entonces, toma el violín, lo limpia con su pañuelo tranquilamente, lo afina, eh eh, tensa el arco y entonces empieza a tocar con el violín, y empieza a tocar de una manera muy interesante. Y, eh, de repente, lo que era una sala de de subasta, se convierte en un en un salón de conciertos. Sí, y y todos, se quedan emocionados con el violín. Y cuando termina, le regresa el violín y el arco, al al la persona que dirige la subasta, y y dice: "¿Alguien más, da al algo más, más de $40 pesos, por este violín?". Y entonces dice uno: "mil, mil quinientos, dos mil, tres mil" y ya, total que se vende el violín. Cuando salen, el niño le pregunta: "Oye, papá, ¿qué pasó con ese violín? ¿Por qué?"
Ujú. El que está atendiendo, que ajá. Sí. El niño, de que llegara. Sí. En subastas. En un concie Ahora sí, en un concierto lo que te iba a decir, justo te iba a decir. Dice No, pues la gente. <laughs> Sí.
Y, entonces, le dice: "Fue la mano del maestro".
¡Ah!
Y, entonces, este, dice la historia que, pues, nos enseña que a veces hay que dejar que que nos toque el maestro, ¿verdad? Que nos dé, nuestra ajustada, nuestra limpiada, nuestra chaineada, para poder nosotros, este, sonar un poquito mejor. Y y, bueno, ya dependiendo del ambiente donde estés, eh, a veces, eso se puede referir a que las personas, muchas veces no no aceptamos la ayuda, la crítica, la terapia.
claro. O e o e o e o e o ese ajuste, o esa tensión de la mano del maestro, por por lo que por lo que, eh, se escucha. Oye, e esa historia que, e está s está bonita, la historia que cuentas.
S
La, eh, ¿la has contado en algún contexto, y le has dado una enseñanza, y la gente estaba en atención? ¿Algo que tú recuerdes, donde la hayas compartido, esa historia, eh, que puedas platicar?